อื้อฮือ ทำมาตอนนี้ก็เข้าปีที่ 2 แล้วครับผม แต่ว่าต้อง ต้องบอกอย่างนี้ครับว่า วัตถุประสงค์อะในตอนแรกของผมที่ ที่เหมือนกับเข้า เข้า เข้ายิมเนาะ หันมาดูแลสุขภาพ แบบสาเหตุอะมัน มันมาจากการที่เหมือนกับเรา เราก็ว่างแหละครับ เราจบจากมหาวิทยาลัยเนาะ แล้วเราก็ได้ทำงาน เลยรู้สึกว่าชีวิตเราอะ มันดูเป็น เป็นระบบ เป็นแบบกรอบ routine น่ะครับ เป็นกิจวัตรมากขึ้น แล้วเราก็รู้สึกว่า เอ๊ะ เรา แล้วถ้าเป็นอย่างนี้ต่อไปอะ เราต้องเบื่อแน่ ๆ เลย เราก็เหมือนกับพยายามจะหากิจกรรมใหม่ ๆ ครับ เข้ามาแทรกระหว่างตารางที่ว่า ความน่าเบื่อตรงนั้นน่ะของเรา แล้วเราก็ได้เป็นตัวการออกกำลังกาย เนี่ยแหละครับมาแทรกเนาะ แต่จากการที่เราออกมาสอง 2 ปีแล้วเนี่ย เรารู้สึกนะว่าเราก็พยายามที่จะแบบพาตัวเองอะไปยิมเลย โดยการแบบสมัครแบบ spend สมาชิกอะครับ รายเดือนเลย ก็คือหวังว่า เอ่อ ใจเราก็คงอยากจะพาไปแหละ เพราะว่าเรา เราจ่ายตังค์ไปแล้วอะ เราเสียเงินค่อนข้างจะเป็นก้อนใหญ่แล้ว เราก็คงจะ เอ่อ ไปออกกำลังกาย อย่างเงี้ยครับ แต่มันก็กลับกันเลยครับว่า เอ่อ พอ พอนาน ๆ เข้า ตอนแรก ๆ อะ เราไปนะ เราไปแบบถึงขั้นแบบเช้าเย็นเลยอะครับในวันหยุด อย่างเงี้ย แต่พอนาน ๆ เข้าอะครับ พอเริ่ม เรา ด พอออกกำลังกายไปได้เนาะ เรารู้สึกว่า "เอ๊ะ ทำไมนะ? ทำไมมันไม่เหมือนกับในหนัง หรือว่าในซีรีส์ ในการ์ตูนที่เราดู" อะครับ ที่แบบว่าตัวเอกเนาะ ก็คือเหมือนกับตื่นมาปุ๊บ แล้วก็แบบหุ่นดีปั๊บเลย พลิกจากหน้ามือเป็นหลังมือเลยอะ ทำไมเราไม่เป็นแบบนั้นนะครับ เราก็เลยแบบเริ่มท้อครับ แล้วพอหลัง ๆ เราก็เริ่มแบบ "โอ๊ย ไม่ไปแล้ว ไปก็แบบไม่ ไม่เห็นเกิดแบบเห็นผลเลย อะไรก็ยังแบบย้วยเหมือนเดิม" อะไรประมาณนี้ครับ
อะฮะ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ๆ อืม ค่ะ อืม ๆ อะฮะ ค่ะ ๆ อืม โอ้โฮ! เช้าเย็นเลย อือฮึ <laughs> ค่ะ เออ ๆ อืม ค่ะ